Sim, e 1º que é é questão de hábito, é o que eu cresci comendo e e, eh eh, eu acho que é bastante di difícil mudar os nossos hábitos assim. Eh eh eh, eu eu morei até os os ma mais de 30 anos no Brasil, então é isso vem com a minha história. E 2º porque eu realmente acredito que é uma comida saudável, é uma cri comida balanceada, e eu quero realmente preservar isso com o meu filho, eh, a com a nossa cultura, sim, a e a cultura ela se passa muito através da alimentação, e eu acho importante ele ele ta se ele ele ele nasceu no Brasil e ele tá tá ligado às raízes dele através da da comida, eu acho isso isso bacana e eu acho importante. Sim.
Verdade. Sim. Uhum. Ai, certíssima. Uhum, concordo. Sim, isso é muito legal, né, porque aí são coisas também que depois ele quando crescer tiver a família dele, são receitas que ele pode passar também, né.
Exatamente, exatamente. Ele
Imaginou seus netos comendo lá essa esse feijão, essa carne de panela? <laughs>
Comendo arroz, feijão. Uma folha de louro. <chuckles> Sim, eu vou achar o máximo. <chuckles>
A folha de louro. Ai, com certeza, muito legal.
Sim.
E pronto, você falou, né, que costuma, assim, dar uma modificada na receita. Você acha que essa modificada acaba sendo, assim, mais um toque pessoal, por exemplo, assim, a sua assinatura da receita?
Sim, é. Eu acho que sim, eu acho que ela dá um um uma personalidade da nossa família também, na nossa família a gente faz dessa forma, agora o purê não é mais só leite, manteiga e e batata, tem lá o toque de alho, e essa é a receita da nossa casa e provavelmente, assim, a receita que ele vai passar não sei, sugerir para esposa dele, não sei como vai funcionar, e vai criar as da
Uhum. Sim. <laughs> É verdade. Aí só Deus sabe onde vai parar a receita.
Sim, vai vai longe. <chuckles>
Ai, mas olha, eu gostei muito da nossa conversa viu, de verdade, gostei muito de saber de você sobre a essas receitas tradicionais da sua família.
Eu também. Eu também, obrigada pela conversa, foi muito bom. <chuckles>

Mas você faz isso, às vezes, você pega uma receita, assim, tradicional e faz, ali, uma adaptação?
100% sempre, estou eh, estou sempre adaptando, por exemplo, o purê de batata, eu lembro que minha mãe sempre fazia lá o a batata amassada com leite e a manteiga. Aí vem me meu filho com esse livro de receitas: "Mãe, coloca um pouco de creme de leite e o alho, eh, em pó", e fica delicioso. Então agora a gen sim é.
Jura? Hum. Sim. Hum. Jura? Essa do creme de leite eu já ouvi falar, mas eu nunca tentei. Fica bom mesmo?
Aham. Fic fica, assim, eu tento pôr um pouco só, porque eu acho que as coisas aqui tem mu muita gordura, então, co como já vai um pouco de manteiga e o leite, querendo ou não, tem um pouco de gordura, eu tento não colocar tanto creme de leite, mas que dá um sabor diferente, dá. Eu peguei essa receita original que vai bastante creme de leite, fica delicioso, mas não é saudável, eh, hã, s
Uhum. Entendi. <laughs> Nossa, agora eu fiquei curiosa. Então, tem que ainda adicionar o creme de leite e o alho em pó?
Sim. O alho em pó, assim, se você quiser experimentar, colocar um pouco de creme de leite e u um eh, o alho em pó é a gosto, né, tem que ir testando, mas fica saboroso, eu gostei da receita. E aí ele ele pega o meu filho coloca um pouco de, eh, pimenta do reino, eh
Hum. Sim. Nossa. Nossa, mas aí já já sai daquele purê simples e começa a ficar um purê gourmet.
eh Um purê gourmet, exatamente, <chuckles> é bem saboroso, é bem saboroso. Sim, é. É bem saboroso, é é é gostoso. E aí, assim assim, eh, no Brasil, eu não sei, na minha família a gente sempre teve o hábito de comer o peixe com o purê. E aí, eu apresentei para o meu filho, eu falei: "Pega um pouco", porque ele comia meio separado, eu falei: "Pega um pouco de purê, um pedaço de peixe, põe tudo na boca, você vai ver quanto é delicioso". Ele amou, eh s sim, para gente é é é uma combinação perfeita, né, o purê com peixe.
Um purê bem gourmet, com especiaria e tudo. Aham. <chuckles> Nossa, eu adoro purê com peixe. Sim e nossa, um salmão com purê.
Hum! E eu amo salmão, eu acho delicioso, delicioso o salmão.
Nossa. Nossa, eu adoro, também muito bom, né?
Sim e um purê combina com qualquer tipo de peixe.
É verdade, casa muito bem, né, realmente, é impressionante.